Evde sağlıklı pratik yemekleri nasıl hazırlıyorsun?
Evet, aslında şu anda da, eee, ço çok fazla üzerine düşündüğüm bir konu çünkü 2 tane çocuğum var. Eee, eşim, eee, çok yiyen biri. <chuckles> O yüzden, eee, biraz, eee, zorlanıyorum. Eee, şey plan çıkarmaya çalışıyorum artık, yani. Çünkü en önemli şey, bugün ne pişirsem, sorusu oluyor benim için. Eee, tabii ki zamanım da kısıtlı. O yüzden bu konu üzerinde şu anda çok düşünüyorum.
Öyle mi? Hah. Ohohoo! Hıı. Tabii. Yani, şunu merak ettim aslında şimdi sen çok yiyen biri deyince, çok yiyen birini doyurmak aslında çok zor olmaz da çok da seçerek, eee, yiyen birini doyurmak aslında çok zor olabilir, değil mi? Eee, şimdi çocuklar zaten seçiyorlar. Tamam, o bir ayrı bir kriz konusu ama eşini de bunun içine katınca çok yerken seçiyor mu bir taraftan da?
Hı hı. Evet, haklısın. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya, evet, yani, çünkü kendini eee, beslenme, eee, durumu farklı, yani, glütensiz besleniyor. Eee, yumurta da yiyemiyor, yumurta da dokunuyor. E, o zaman benim işim çok, eee, zor. Mesela, bakliyat da dokunuyor. Yani, o kadar kısıtlı ki, yani, eee, yapabileceğim yemek ve, eee, tabii kısıtlı olan yemeği de yapınca, eee, mesela, ben 2 günlük yemek yapıyorum şimdi. Yarına da kalsın diyorum. Çünkü çalışan da bir kadınım ve çocuklarım da, eee, var. Eee, hani, nüfusumuz da az değil, 4 kişilik bir aileyiz. Yarın 2 günlük yemek yapıyorum, kenara çekiliyorum, sabah bir kalkıyorum, tencereler boş. Bu beni çok büyük <chuckles> hayal kırıklığına uğratıyor. Eşim o yüzden hem seçiyor hem de çok yiyor. <chuckles>
A! A! Yok artık. A! A! Bir de o var. Hıı. <laughs> <chuckles> Eyvah, eyvah hemen burada, aaa, pratik fikirlerle, eee, donanmak lazım. Eee, herhâlde bütün, ııı, yani, eee, evle evlendiğinden beri, eee, programlar, haftalık programlar falan hep buna göredir, değil mi?
Evet. Hı hı. Ya, tabii ki mecbur, eee, buna göre oluyor. Eee, şimdi ben evlendikten sonra da yemek yapmayı, aslında, öğrendim. Öncesinde de çok bilmiyordum. O yüzden hem, eee, baştan, eee, öğrenip hem de, böyle, çeşitli, çeşitli, eee, sınırlı, eee, malzemelerle bir şeyler ortaya çıkmak çıkarmak, ııı, zor oluyor. E, tabii ki, eee, senin de dediğin gibi pratik de olmam lazım, eee, ve sağlıklı da yapmam lazım çünkü 2 tane de çocuğum var, böyle, hani, karnını doyurmak için de bir şeyler, eee, vermiyorum, yani, onun, eee, besin değeri yüksek olması gerekiyor. O yüzden tabii ki.
Tabii, tabii. Tabii. Bu arada bir not düşüyorum, eee, bir de kendin varsın üstelik. <laughs>
Hı hı. Evet, ya, oraya çok Maalesef ki, yani, kendimi düşünmek biraz, eee, düşünmem gerekiyor ama artık ben, eee, hani, se onlar ne seviyor? Yeter ki yesinler, yani, hani, yeter ki onlar, eee, mutlu bir şekilde yesinler ki 2. bir iş bana çıkmasın. Çünkü şey diyorlar, yani, "Ben bunu yemek istemiyorum." dediğinde, hani, nereye kadar zorlayabilirsin? Hani, kızarak da yedirmek istemiyorum. 2. bir alternatif yapamam. O yüzden öncelikle onları düşünüyorum ve ne yaptıysam ben onu yiyorum. <chuckles>
Hı hı. Ay! Hıh. <chuckles> Hay Allah ya! Peki, eee, bu durumda şunu merak ediyorum. Eee, bütün bu, ııı, koşturma ve kaos içerisinde, hem çocukların okulu hem evin bakımı, temizliği, şusu busu, kendi işin, bir de gerçekten çok ciddi bir mutfak döndürüyorsun orada. Eee, önceden hazırladığın şeyler, yani, sonraki gün pratik olsun diye, nedir önceden hazırlananlar? Mesela, ne yapıyorsun?
Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Ya, bir kere ben kesinlikle buzluğumu hep dolu tutuyorum, yani, hani, eee, etlerimi muhakkak önceden pişirip koyuyorum, çünkü et yemeği yapacaksam ki, zaten çoğunlukla et yemeği yapıyorum. Çünkü eşim çok fazla bir şey yiyemiyor. Eee, et yemeklerini önceden, eee, pişirip buzluğa atıyorum, mesela, hemen bir, eee, tantuni yapıyorum onunla, çok kolay oluyor. Yani, hızlıca hemen domates doğra, işte, kırmızı, eee, toz biberi ekle, yağla, pişmiş hazır eti de üstüne koy, tamam, bir, eee, tantuni hazır oluyor. Pratik yemekler öğrenmeye çalışıyorum o yüzden, yani, mes
Hıı. Tabii. Hızlıca. Hıı. Hıı. Peki, ekmek yerine geçebilecek ne yapıyorsun? Çünkü glüten alerjisi de var. Hani, tantuniyi neyle beraber yiyor mesela?
Hı hı. Onun da. Glütensiz unlarla şey yapıyoruz, eee, pide mi denir lavaş yapıyoruz glütensiz unlarla, yani, önceden onun da hazırlığı var, yani, ben hep yemek yapmadan önce bir ön hazırlık muhakkak yapmış oluyorum, yani, bu ön hazırlık beni yoruyor zaten. Emm, işte, çocuklar için de aynı şekilde, eee, mesela, iii, bakliyat yap yap yapıyorum ama eşim yiyemediği için, tabii ki de, fazla kalıyor bakliyatlar ve az da i ya ya yani yapmak zor oluyor çünkü önceden suda bekletiyorsun, işte, onun gazı çıksın diye falan, bir ön aşaması da var onun. Muhakkak konserve yapıyorum, eee, yani, fazla yapıp onu, eee, konservelere, eee, bölüp, eee, buzlukta ye buzdolabında pardon, eee, bekletiyorum. Eee, ilerisi için de güzel oluyor çünkü, hani, böyle eşime odaklı bir yemek yaptığımda, hani, çocuklar da tabii ki beslenmesi gerekiyor, yani, bu vitaminleri alması gerekiyor. O yüzden hemen onlara da, mesela, bir konserve, eee, açıyorum. Bu yönden, eee, bana, eee, pratik oluyor bu.
Hıı. Evet. Ha ha. Tabii, tabii. Hıı. Hı hı. Hı hı. Saklıyorsun. Tabii, tabii. Hı hı. Hıı, çok güzel. Eee, şunu sormak istiyorum, peki, eee, aslında birtakım alternatifler de var ya, işte, ne bileyim, eee, karabuğday, kinoa ya da, işte, mısır unu, patates nişastası, tapyoka, işte, böyle şeylerden de hiç faydalanıyor musun yurt dışında bol bulunuyordur herhalde? Mesela, pankekleri yaparken, eee Öyle mi? Hı.
Evet. Hı hı. Kesinlikle, evet. Hı hı. Yani, ben, eee, Türkiye'de yaşarken, aslında, eee, bu glütensiz, eee, beslenmede çok, eee, iyi değildik biz, yani, çünkü çok ulaşamıyorduk, eee, ya da daha pahalı oluyordu. Ama taşındıktan sonra ulaşılabilir, eee, yani, imkân daha fazla hem de daha, yani, uygun Türkiye'den. O yüzden biz, eee, işte, kinoa, karabuğday unu, karabuğday, eee, pilavı mı denir, eee, çok daha rahat, eee, ulaşabildik ve menümüzü de zenginleştirdi, aslında, bunlar. Yani, daha önce biz de bilmediğimiz tatlar keşfettik eşimin bu beslenmesi sebebiyle. Çocuklarımız da alıştı, eee, mesela, artık balığın yanına ben kinoa yapıyorum, yani, pilav sık sık pilav yapmaktansa, eee, kinoayı yara karabuğdayı, eee, pişiriyoruz. Mesela, eşimin özellikle, eee, makarnaları, eee, farklı oluyor, yani, eee, pirinç makarnası olabiliyor ya da, eee, işte, yumurtasız özel makarnalar olabiliyor. Hani, o noktada biraz farklı farklı tencere yemeklerim, eee, oluyor. Tabii ki pratik olmuyor benim için ama yine de, eee, markete gittiğimde glütensiz, eee, reyonları fazla olduğu için bu ülkede benim daha pratik oluyor ulaşabilmek.
Hı hı. Evet. Ha ha. Ha. Evet, evet. Yani, evet, aslında sen e eminim, eee, çok inanılmaz pratik yöntemler geliştirmişsindir. Hani, insanları fark etmiyor ama, eee, bu kadar çok, ııı, kriter olunca, eee, mutlaka onları iyi kotarıyorsundur ama yaşadığın ülkenin de bunda çok büyük bir katkısı var. Yani, iii, değil mi, Türkiye'de bu kadar çok, eee, imkân olmayabiliyordu ama artık sanıyorum orada da çok fazla arttı bunlar.
Evet. Kesinlikle, evet. Yani, biz 5 sene önce taşındık buraya. 5 sene önce hem pahalıydı hem de çok ulaşılabilir değildi. Yani, markete gittiğimizde bulamıyorduk. Hep internetten sipariş vermek zorunda kalıyorduk ve, hani, onun bir gelme süresi oluyordu ama burada direkt, eee, bir markete gittiğimizde muhakkak bir glütensiz, eee, reyon, eee, bulabiliyoruz. Eee, tabii ki, hani, eee, kullandığım ürünlerde de işte, eee, hindistan cevizi sütü, mesela, eee, hani, normal, eee, bir, eee eşime, çocuklara da, hani, aslında, çocukların da süt içmesi, eee, iyi bir şey değil, eee, sindirme anlamında ki eşime de zaten dokunuyor, hani, laktozsuz süt tüketmeye çalışıyor Evet, şişiriyor. Yani, nasıl hayatta kalıyor, bilmiyorum. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Tabii, tabii. Evet. Evet, evet. O da mı dokunuyor? Yaşasın. <laughs> Yo, bu çok iyi ama biliyor musun? Yani o, eee, laktozun dokunuyor olması, aslında, vücudun kendini korumaya alması. Eee, bu çok iyi bir şey. Hı hı.
Aslında doğru. Ya, onun için içmiyor, mesela, ama ben, bana dokunmuyor, deyip ben içebiliyorum. Eee, dediğin de doğru. E, biraz, eee, dikkat etmeye çalışıyor. Çünkü, eee, ben dikkat etmiyorum, bana dokunmuyor, deyip her şeyi yiyorum. Ya, ben de her şeyi yiyebilen bir insanım. Yani, mideme hiçbir şey dokunmuyor. Ne versen, iii, dışarıda da yesem, eee, b dokunmaz. Hani, böyle, eşim de seçer, bir restorana gideyim. Hani, pratik sağlıklı yemekleri hazırlıyorsun evde, evet, ama bazen de pratik olup dışarıda yemek istiyorsun. <chuckles> Yani, hem zamandan tasarruf etmek için hem, eee, mutfak, eee, batmasın, hani, temizlemeyeyim sonrasında diye bir pratik, eee, yöntem bu restoranda yemek yemek de, aslında, bu yönden iyi oluyor.
Hı hı. <chuckles> Bak şimdi. Evet. Ya. Evet. Ha ha. <chuckles> Yani, aslında burada adalet kavramını da sorgulamak lazım. Yani, bakar mısın? O onu yiyemiyor, onu ye o dokunuyor, eee, öbüründe o Sen her şeyi yiyebiliyorsun. Bu nasıl bir şey, ya? <chuckles>
Evet. <chuckles> Büyük haksızlık.
Peki, burada aslında şeyi de sormak istiyorum. Eee, mutfağında, eee, bütün bu, adaletsiz demeyeceğim hadi, eee, tercihlere dayalı ya da, eee, tercih değil sadece, aslında mecburi yemekler de var. Onlara dayalı alet edevat da alıyor musun? Mesela, işte, emm, dehidratör diye çok, eee, mucizevi bir, eee, alet var mesela. Onunla, eee, her şeyi kurutup, çok sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürebiliyorsun, mesela. Ya da, işte, eee, başka buna benzer aletler, eee, özel olarak alıp kullanıyor musun? Hıh.
Hıh. Hı hı. Doğru. Hımm, hı hı. Eee, evet. Aslında, söylediğin şey, eee, bende, böyle, bir zihin açıcı oldu aslında. Yani, biz, eee, sağlıklı, eee, yiyecekler için tabii ki seçiyoruz. Hani, böyle, şekersiz, iş üretim olsun ya da, böyle, eee, hani, hep bakıyoruz kalorisine falan ama, eee, tabii ki o da bir, eee, s paketli gıda. Yani, paketli gıdaların içinde de katkı maddeleri de oluyor. Eee, biz katkı maddelerinden kaçınmak için de bu dediğin, eee, cihazdan alabiliriz. Çünkü şey, kurutulmuş meyveler, eee, işte, çok kullandığımız, eee, atıştırmalıklar. Eee, hani, neden olmasın? Tabii ki alabiliriz ama benim, eee, aldığım, eee, şey şu oldu, eee, bir, pancake eee, tavası. Çünkü
Hı hı. Tabii. Tabii, tabii. Hah! Tamam, o da olur. Tabii.
Pancake'leri çok seviyorlar ve eşim eee, min kullandığımız un farklı. Eee, kızlarım kızımın ve oğlumun, eee, kullandığı un farklı. Çünkü biz de çok, eee, karabuğday ununu çok, eee, sevemedik. Eee, yani, mecburen ayrı ayrı, eee, yapmak zorunda kalıyorum. Tabii ki yaptığım zaman da bol yapıp buzluğa atıyorum. Yarın tekrar istediklerinde hemen buzluktan çıkarıp, eee, eee, pratik bir şekilde, eee, ısıtıp verebiliyorum önlerine. Ama, hani, o en azından, eee, pancake tavasıyla daha çabuk ısı, eee, dağılımı daha kolay. İşte, eee, pişme süresi daha hızlı ya da, böyle, iş abuk subuk şekiller ortaya çıkmıyor. Çünkü kızım bazen diyor ki "Anne, bunu daha büyük yapmışsın, bunu daha küçük yapmışsın." Eee, bir de bir de bunlar var, yani. Uğraştığım şeyler var. O yüzden döküyorum. <chuckles> Eee, evet, maalesef, ya. Hani, eee, hayatta kalmaya çalışıyorum. <chuckles>
Hı hı. Ha. Hımm. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Hı. Bak şimdi. <laughs> Bakar mısın, ya? <laughs> E, tabii. Yo <laughs> Bir kadının dramı. <laughs> Şöyle bir şey var aslında, söylediğin, eee, ş alet de tabii onun içerisinde, benim aklıma gelmedi ama tabii, o var, işte, pancake tavası çünkü çapraz bulaş, eee, meselesi de var, eee, senin evinde glütenden dolayı. E, çocukların şekilciliği var. Eee, pancake tavaları gerçekten hem o çıtırtıyı verebiliyor hem eşit şekilde pişiriyor. Eee, işte, air fryer'lar var fa Bir sürü, böyle, hayatı kolaylaştıran alet edevat da var ama sanıyorum ki senin işini en çok kurtaran, eee, genel olarak, eee, iii, alışveriş kısmı Ha, fırın tabii. Bir de alışverişteki kategorize, değil mi? Ona göre alışveriş yapmak.
Aynen. Evet, hı hı. Yardımcı oluyor, evet. Benim için Fırın. <chuckles> <chuckles> Evet. Ya, bir kere, eee, listelemeden, eee, liste tutmadan kesinlikle markete gitmiyorum. Eee, çünkü, eee, yani, zaman, eee, çok önemli benim için. Markete gittiğimde ne alacağımı bilmiyorsam, işte, her şeyi alabiliyorum ve eve geldiğimde bir kere onu, eee, buzdolabına sığdırmak ayrı bir dert. E, "Ne yapacağım?" sorusu, hani, şu var, bu var, keşke bunu alsaydım, o zaman bunu yapardım, pişmanlıkları var. Muhakkak zamandan, eee, s sağ kazanmak için, eee, pratik bir şekilde markete gitmeden önce liste tutuyorum. Ne pişirsem listem, muhakkak oluyor. Eee, ne alacağım listesi de muhakkak oluyor. Geldikten sonra daha rahat edebiliyorum. Eee, işte, dediğim gibi fırın da benim çok kurtarıcım. Çünkü, eee, tencere yemekleri biraz başında durman gerekiyor. Yani, hani, onu karıştırman gerekiyor, dibi tutmasın diye. Hani, böyle, daha, hani, şunu atıyorsun, eee, pişirme süreleri de var ya, böyle, havucu, eee, daha erken atmalısın, patatese göre falan. Ya, fırın benim için direkt her şeyi koy, hani, köfte yapacaksan köfteyi koy, eee, sebzeleri de at içine, ver fırına, bir daha da görme onu, yani. Zaman da ayı ayarlıyorum, mesela ötüyor zamanı gelince. Eee, o yüzden, eee, fırın benim için, eee, en büyük, eee, kurtarıcı mutfağımda.
Evet. Ah, tabii. Doğru, hımm. Hı hı. Tabii, tabii. Bir de o var. Kavurması, bilmemnesi. <chuckles> Çok doğru. <chuckles> Çok doğru, ya. Yani, o fırın hem daha sağlıklı, hem daha eşit pişiriyor her şeyi hem de çok pratik, koy koy. Bir de galiba poşetleri, bir şeyleri oluyor, onlara koyunca hepsi de eşit pişiyor falan. Böyle, bir sürü imkân da sunabiliyor fırınlar.
Evet. Doğru, onlar da var, evet. Ya, bir de şey de güzel, eee, yani, anneye çok, eee, zaman kazandıran bir şey. O güzel. Mesela, düdüklü tencere, bir diğeri.
Peki Hı? Mesela! Evet, mucizevi bir şey, değil mi? Düdüklü tencere de.
Yani, düdüklü tencere de zaten, eee, besinini içerde koruyor. Şimdi, sen dedin ya, hani, eee, eşit pişirme ve daha vitaminli, diye. Hemen düdüklü tencere aklıma geldi. Onda da, eee, hepsini, iii, atıyorum içine, haşlama yemeğimi mesela, çok sık yaparım ben orada. Benim için çok büyük bir pratik ve sağlıklı bir yemek. Hani, eti at, eee, besinleri at içine, kapat, eee, zamanı ayarla. Onun için özel düdüklü tencere aldım. Yani, bende mevcut olan düdüklü tencere vardı ama daha çabuk pişiren ve içeride daha sağlıklı olmasını sağlayan bir yöntem varmış. Onu bulduk ve o düdüklü tencereyi aldık. Hani, gerçekten benim hayatımı daha çok, eee, pratikleştirdi. Eee, daha çabuk pişiyor ve, hani, çocuklar da çok büyük bir keyifle yiyor, sevdiği yemek
Tabii. Tabii, tabii. Evet. Evet. Evet, basınç değişilmeyle. Tabii, çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Çok doğru. Şey de, mikrodalga fırın da hiç kullanıyor musun? Yoksa, aaa, o ona pek yer kalmıyor. Hımm.
Ya, kullanmıyorum çünkü, eee, hem şey, sağlık yönünden biraz, eee, arada kalmış bir, eee, cihaz. Kimisi diyor ki sağlıklı, kimisi diyor ki sağlıksız. Hani, bir sağlıklı da yemek yapmaya çalışıyorum. O yüzden bu yüzden
Evet, evet. Biraz şüpheli o, evet. Evet, evet, sağlık konusunda çok, eee, henüz, eee, temize çıkmadı, aaa, <chuckles> mikrodalga ama, eee, düdüklü tencere konusunda tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir fikir. E, keza, fırın da öyle. Ya, eee, yaptığın şey mutfak sihirbazlığı bu arada. Eee, plan, strateji, sunum, mizah, kaos... Bunların hepsi bir arada. Şekilleri de aynı zamanda çocuklar için. Eee
Teşekkürler. <chuckles> Hımm, teşekkürler. Şimdi sen söyleyince kendimi gerçekten önemli hissettim. <chuckles> Nelerle başa çıkıyormuşum diye. Öne güzel bir konuşma oldu o yüzden benim için. Farkındalık oldu.
Öyle ama! Gerçekten. <chuckles> Hı hı, benim için de çok güzel bir konuşma oldu. Paylaştığın için çok teşekkür ediyorum.
Dinlediğin için ben teşekkür ederim. Gerçekten benim için çok verimli, eee, geçti konuşma. Eee, kendine çok dikkat et. Hoşça kal.
Ben de öyle. Görüşmek üzere.